อา จริง ๆ อะเราเคยแบบว่าถึงขั้นนั่ง คือเพื่อนก็อินด้วยแล้วเพื่อนก็ดูด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ พอ เราก็จะเป็นจับกลุ่มหลังจากดูเสร็จ อะไรอย่างเงี้ย บาง บางทีพอมาทำงานเจอกัน อย่างเงี้ยครับ เราก็จะแบบ "ไม่ดึ ได้ดูไหม? อิ ดู EP. ไหนเมื่อวานน่ะ?" อะไรอย่างเงี้ย ก็จะคุยกัน แล้วก็จะอินอะครับ แล้วก็มักจะคุยกันแบบว่า "ถ้าซอมบี้มาจริง ๆ นะ แกจะทำยังไงอะ?" อะไรแบบเนี้ยครับ ก็คือต่างคนก็ต่างอิน
อืม ค่ะ อ๋อ เหมือนต่าง ต่างอินแล้วก็จินตนาการเสริมเข้าไป อย่างงี้ใช่ไหมคะ? โอ้โฮ เข้าใจเลย
แล้วก็มีการแบบว่า ใช่ มีการวางแผนเอาชีวิตรอดกันด้วยครับ อะไร แบบเนี้ย เออ
โอ้ โอ้ มีวางแผนเอาชีวิตรอดด้วยเหรอคะ? แล้ว แล้วตอนนั้นคุณกับเพื่อนวางแผนกันยังไงอะคะ?
ใช่ ก็แบบว่า "เฮ้ย เรา ถ้ามีซอมบี้บุก เราจะไปที่ไหนดีเธอ?" อะไรเงี้ย "แต่ว่าซอมบี้อะมันเดินช้านะ ฉันว่าบาง บางทีเราก็แบบไม่ต้อง เราไม่ต้องหนีไปไกล อะไรเงี้ยหรอก เราก็แบบสร้างกำแพงสูง ๆ มาเหมือนในหนังก็ได้" อะไรอย่างเงี้ย "แล้วทีเนี้ยเราก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเครียดมาก เพราะว่าซอมบี้มันเดินช้าแล้วมันก็ชอบส่งเสียง แฮ่ ๆ อะไรเงี้ย ถ้ามันมาใกล้ ๆ อะเราก็ต้องได้ยินอยู่แล้วใช่ไหม ฉะนั้น แกจะไปกลัวอะไรมาก เออ ซอมบี้มันดูแบบไม่ค่อยฉลาดนะ" อะไรเงี้ย
อ๋อ เออ <chuckles> อืม อ๋อ ก็ อ๋อ ก็เหมือนแบบว่ามีแนวทางในการป้องกันตัว ถ้าเกิดสถานการณ์นี้จริง ก็อ้างอิงมาจากหนังที่ดู อา เข้าใจแล้วค่ะ แล้ว แล้วอย่างเงี้ย อย่า ค่ะ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่เป็นซีรีส์เกาหลีหรือว่าจะซีรีส์ฝรั่ง อย่างเงี้ยค่ะ นอกจากเรื่องอาหาร หรือว่า คุณได้รู้สึกว่า ได้รับอิทธิพลในเรื่องวัฒนธรรมอย่างอื่นอีกไหมคะ?
ใช่ ใช่ครับ มันถึงหนัง อืม